Конечно. Видите, то есть такие вот моменты, наверно, истории, ну, как бы дают веру в то, что, как говорится, м, изменение возможных, хот даже когда казалось бы, да, то есть, а бетонные стены Да, то есть, а Ну вот.
Вот. Да ы, выхода нет. Ну Тут, наверное, надо, скорее всего, я думаю, что вот такие события исторические, ну, как-то, знаете, больше их изучать, может быть. Не только изучать, да, как мы изучаем там войну, например, какую-нибудь, когда война была в таком-то году. А больше, м, изучать, наверно, какие-то вот принципы примирения, наверно, а, чтобы в будущем, да, не было войны, вражды какой-то. Вот так вот, мне кажется, хотелось бы.
Мгм. Конечно. Мгм. Абсолютно. Да. Ну как бы не забывать историю, с одной стороны, да. То есть не обязательно ее, получается а, к не знаю. Да, то есть
Ну, зубрить, наверное, ее не надо. Просто хотя бы знать, чтобы были какие-то события, например.
Конечно, слушайте, вот, к примеру, абсолютно нормально, что, да, то есть там новые поколения что-то не знают, да, о этих моментах. А, одно дело, что они вот вообще н не не знают, о чём идет речь. Да, это странно. А, как говорится, то, что они живут, да, то есть нормально, как говорится, не надо плакать. Они просто должны как бы понимать, что
Да, конечно. <chuckles> Ну да-да-да. А знаете еще такой момент, вот эта претензия, да, к молодому поколению по поводу вот этих дат? Что они не знают там какие-то даты. Ну, мне кажется, ну я не ну не обязательно их как бы зазубривать и учить. Главное знать, что было событие, ну, хотя бы там в каком-то веке или в каком-то, например, а, знаете, временном промежутке, потому что, ну, невозможно все эти даты запомнить. Ну если ты не историк, а обычный человек.
вот это было. Травять не надо. Мгм. Да. Мгм. Абсолютно. Ага. Это к скорее как у урок, да? Конечно. То есть получается
Да даже не как урок, наверно, в принципе, ну Э, как бы ты же не можешь много информации всей держать. У тебя есть какие-то там одни вещи, есть другие. Должна находить ресурс.
Мгм. Да, и Это да. Я скорее про то, что, как говорится, а, этот исторический момент, да, если ты его как, а, люди извлекают из него урок, да, то есть достаточно, а, как говорится, не нежели там сидеть, да, то есть ка каждый раз его вспоминать, такой типа: "Всё всё было ужасно". То есть, а, в какой-то момент нужно двигаться дальше, да, то есть, а
Мгм. Так. Ага. Ну да-да-да.

Да, да, знаю такую личность.
<chuckles> А, как бы она даже такая, некая с вот в плане она мистическая, да, то есть это, да, даже история такая интересная. Но тот факт, что же как бы она как, ам. Ну, там девочка, да, то есть получается ей там было там, кажется а в, да, дак бы пошла против, э, целых армий, да там, какое-то предсказание сделала, получается, да, то есть что-то в плане что-то религиозное, мистическое, получается. Ам, просто интересно, да, то есть, интересная личность. Да. Мгм.
Ну да да. По факту возраст-то у неё там какой был. Да, да. Ну да, в те то времена вообще такие всякие предсказания там делать, знаете, это ваще опасно всё. М, там тебя на костре сожгут в 3 секунды. Да-да, поэтому и и сожгли, да, ы и история такая. Но, вдидите, человек не боялся, понимаете, человек всё равно не боялся он всё равно как сказать, верил, он действовал. Не знаю, вот у меня, например, если брать какие-то конкретные личности но <tsk> у меня, наверно, знаете, я вот почему-то мне на ум приходит, э, м, а.
Ну, поэтому её и сожгли, <chuckles> а потом бедную. Да. Мгм. <chuckles> Мгм. Абсолютно. Мгм. Ага.
Королёв помните, да, такого, который как раз таки вот вот в этой гонке участвовал. А он же перед этим ещё в концлагере сидел, да, и вы же зн з знаете, да, что его оттуда вытащили. Что там и здоровье ему там нормально подпортили. И не смотря на это, да, вот мне кажется, что человек, вот горел вот этим делом, да, не смотря на то, что извините ме его там как бы потрепала жизнь-то прилично. Он всё равно нашёл в себе силы этим заниматься и заи и работать там на страну. Э, как бы, мне кажется, вот просто он был вдохновлённый человек в это, то есть его это прям вот н настолько привлекало. А из последнего, наверное, я вот вспоминаю, а, пример, ну, я не знаю, это история, если человек ещё жив, это может относиться к истории или нет. Вот, и н не так давно вот то, что я узнала, да, это там про артиста, про Леди Гагу, которую дразнили там в в детстве, в школе, которую хейтили, да, там и создали сайт, что она никогда не станет знаменитой. А в итоге теперь она знаменитость, вот. Э, как бы, вера в себя, вот эта сила, мечты, вдохн ну, вот эта вот смелость. Найти против общества. Мне кажется, это вот прям
Ага. Да-да-да. От. Мгм. М, мгм мгм. Да. Да, абсолютно. Видите, как круто. Мгм. Да, абсолютно. Мгм. Ну, почему нет? Ага. Да. Интересно. М, абсолютно. Да. Очень круто. Да.
это прям круто.
Согласен с вами.